Я помню, в это киберспортсмен там, а, был в сером костюме, тоже таком красивом, и он, как-то вот ему шло. Это ж та жави зависит от человека.
Мгм. Мгм. Может быть. Может быть. Или просто там еще даже не скока от человека. Я тебе скажу так, то что в этом мире именно материалов, особенно для классики- вау, там много материалов! Вау, там много разных вообще оттенков, разных даже ощущений именно тактильной, вот, по тряпке, если ты ее потрогаешь, по материалу, я имею ввиду. Э, они там там столько, там просто с ума сойти можно.
Да, а если же такие вот, э, мгм, глянцевые, есть такие вот просто, как будто, обычный вот, э, э, материал, как будто вот обычной футболки, да, и разные, на самом деле. Мгм.
Там даже 1 вот этот с Да, да, да. Да да да да да да. Оно оно очень интересно вообще работает. Мне это всё, конечно, очень сильно нравится. Я, жалко, только не очень хорошо разбираюсь в этом. Потому что, например, я до футболок не договорил, то что футболки, если я, например, делаю, э, одеваю, точнее говоря, э, и если на них есть какие-то принты, то, скорее всего, эти принты сделал я сам.
Мгм. Интересно, интересно. Мгм.
Потому что у мое у моего друга просто именно студия такая есть, где мы делали именно шёлкопечать, как бы.
О, как круто.
Э, м, как говорится, вот там он, я сам придумывал свои какие-то определенные дизайны или подбирал какие-то определенные арты, которые можно будет заказать на вот этот трафарет шё с шёлкопечати, и потом самому напечатать.